Senti, ti vorrei fare una domanda un po' personale. Volevo sapere da te, se quando ti capita di sbagliare una scelta, oppure di avere la percezione che quella scelta che hai fatto non è proprio la cosa giusta per te, come affronti questa paura se, semmai, è successo o seppure è una cosa che tu pensi possa accadere nella tua vita?
Okay. Allora, ehm, ti faccio due esempi, okay, di il me di 10 anni fa, il me di adesso. Perché nel frattempo, ho avuto un processo di di crescita <smacks lips> che abbiamo tutti durante la nostra vita. Allora, ehm, 10 anni fa più o meno, uhm, quando dovevo scegliere qualcosa, okay, ehm, ero assalito dalla paura del fallimento, dello sbagliare perché
Mh. Ci cresci, certo. Mh-mh. Ah, quindi eri totalmente bloccato e con cioè la tua mente iniziava a macinare idee, cose: come potrebbe andare, cosa può succedere?
Esatto. Esatto, ma non per paura di ripercussioni sulla mia persona, ma per paura del giudizio
Mh. Ah, ecco.
che che quando si è piccoli, ehm, il giudizio ti tartassa la mente, sai, come ti vesti, se mangi troppo
Non solo quando si è piccoli direi eh, che è una cosa che può influenzare anche da adulti.
Beh, se Esatto, sì. Per cioè, se banalmente non durante durante l'adolescenza, durante la fase di crescita non non non la vai ad affrontare. Quindi quindi da piccolo se dovevo sbagliare e dovevo aver fare una scelta che che che sapevo avrei, uhm, con grande possibilità fallito, ehm, cercavo di di di non prendere quella quella strada, la la cambiavo anche se e dovevo fare magari 2 chi metaforicamente 2 chilometri in più. E quindi, andavo sempre sul sicuro. E penso che questa cosa, col senno di poi, mi ha portato a rinunciare a tante cose. Mi ha mi ha per esempio, puta mi ha portato a rinunciare a giocare a calcio, perché ho avuto un grave infortunio e ho smesso di giocare perché mi è stato mi è stato schiacciato un nervo della schiena, ehm, il il mio sogno era quello di continuare. Ehm
Certo. Esatto, esatto. Ah-ah. Mh-mh. Certo. Ah, ecco. Ah. Ah. E quindi quindi, questa cosa però, non non è dipesa da dalla tua volontà. Diciamo che era una questione proprio fisica, o pensi che avresti potuto no, immagino che fosse una cosa proprio che ti è stato consigliato di non di non affrontare quel tipo di sforzo?
Esatto, esatto. Allora allora, no. In verità, ehm, io potevo giocare, ehm, ovviamente un tempo limitato, nel senso che la scelta era l'operazione è solo che però operandomi, giustamente, ci son un mhmm, una quantità di rischi abnormi e non l'ho voluta prendere. L'altra soluzione era quella di giocare 20-30 minuti a partita e poi dover uscire, perché iniziavi a sentire i primi fastidi. E io là, ero convinto di voler fare quella scelta. Infatti poi avevo anche ripreso a ad allenarmi, avevo aumentato il tono muscolare in quella zona, così, più o meno, lo sentivo di meno, ero sempre caldo, non non mi non stavo mai fermo, non non mi raffreddavo mai. Il giorno della prima partita, ehm, mi so ero in spogliatoio, ehm, mi stavo mettendo la la divisa da gara, il mister aveva appena finito di parlare, ehm, dovevo partire. Giocavo a calcio a 5, quindi non calcio a 11 però, comunque sempre calcio è.
Ah. Ah, okay. Okay. Certo. Ah-ah. Okay, chiaro. Ah-ah. E che cosa è successo?
E nulla, mhmm, banalmente prima di prima di uscire, ho avuto un blocco di 5 minuti più o meno.
Sì. Un blocco emotivo? Una ti sei bloccato per la paur ansia. Okay.
Sì, sì. L'ansia. Sì, sì. Ho avuto ho avuto l'ansia, molto banalmente, di entrare in campo e fare una brutta figura. Ehm, l la cosa che mi ricordo nitidamente è che vabbè, ho pianto ho pianto e ho capito che, ehm, in quel momento non ero abbastanza forte, okay, per fare magari 2-3 partite. Sai, le prime partite post infortunio e non non ero abbastanza forte per sbagliare, per fallire, okay?
Mh-mh. La paura che avevi, qual era? Nel nel in nel nello specifico, avevi paura di di non essere di non avere una prestanza, diciamo, giusta per la partita, che il tuo corpo non rispondesse?
Ah beh, nel pratico Allora, no. Mhmm, dal dal punto di vista del mio corpo no. Io ero abbastanza sicuro che avrei potuto reggere una partita piena anche, totale. A differenza di quanto si diceva, al punto perché mi ero preparato per 2 mesi per il rientro. La paura più grande era quella di, ehm, sbagliare un controllo, ehm, sbagliare un passaggio, cose banalissime, a cui prima non pensavo e quindi, di diventare un peso per i miei compagni. Ehm
Ah-ah. Ah, beh. Ah. Questa cosa quindi, non dipendeva dal tuo infortunio, ma era una paura legata a una tua insicurezza che però, non era strettamente collegata, appunto, alla alla tua, diciamo, fragilità momentanea della schiena?
Mhmm Mhmm, no. Ehm, era collegata, perché, ehm, è stata scaturita da quella situazione, da quello stop.
Okay, ti ha diciamo che ti ha reso un po' più fragile emotivamente questa cosa. Mh-mh.
Esatto, esatto. Se se prima ero sicuro di che su 10 passaggi, ne sbagliavo 1, e in quel momento lì, ero sicuro che su 10 passaggi ne sbagliavo 8. E cioè, quindi praticamente la media totalmente stravolta. Ehm, e quindi, ehm, per questa paura, per quest'ansia di di sbagliare, di essere un fallimento, ehm, di sentire magari, di sentirmi un peso per tutte le altre persone, ho mi sono un po' un po' allontanato dal calcio. Mi sono allontanato dal dal calcio a malincuore, ehm, perché, sembra una frase fatta, ma il calcio quando quando lo pratichi, quando sei innamorato, è la tua vita e lo sarà per sempre.
Certo. Okay. Mh. Hai rinunciato. Mh-mh.
Ehm
E in quel momento, tu hai rinunciato a una cosa che per te era importantissima.
Esatto, era era letteralmente l'unica cosa a cui tenevo. E e poi da lì, è partito qualcosa nel senso che ho iniziato a dire: "Oh, ma se io però mi faccio sempre bloccare, okay e io non cioè, smetti di vivere, non non vai più avanti."
Ah-ah. Questa è una cosa che ti sei detto o hai se nel senso, che co che cosa è successo in particolare? Anc proprio, dentro la tua testa che ti ha portato poi ad arrivare a un processo, immagino, di crescita, no, di anche di ecco.
Sì, sì, sì, io io io io dopo quell'episodio, son son cresciuto, perché mi son detto ho iniziato un po' a ragionare, sai, e i ho detto: "Eh, io non non posso farmi bloccare da tutto okay, eh, questa cosa qui, vabbè, è stato un infortunio, tutto quello che vuoi, e e sei ritornato con quest'ansia, con questa paura di di sbagliare, di fallire che forse era anche abbastanza infondata." Nel senso, perché poi, non avendolo mai provato, okay, non non sapevo realmente cosa pos cosa poteva succedere. Ehm, <smacks lips> quindi quello che ho fatto, ehm, è stato analizzarmi da solo nel senso, com'ero prima e come sono adesso. Quindi, ehm, molto banalmente, mi sono iniziato a, mhmm, a vedere internamente, a dire al mio cervello, a me stesso, ehm: "Che che sbagliare è normale, sbagliare è giusto."
Mh. Mh-mh. Non potevi saperlo, certo. Certo. Mh. Anche perché, ehm, sbagliando che che si scoprono anche delle tue debolezze o anche delle tue qualità. Insomma è sempre un occasione.
Ehm Sì, ma Ehm, è un'occasione, ehm, ma soprattutto continui a vivere. Perché io sento sento sempre un sacco di persone che mi dicono, ehm, magari: "Io per paura dell'aereo, non sono mai andato a visitare quel posto. Ehm, io per paura di di fallire, di restare in bancarotta, non mi sono mai aperto quel ristorante, di di quella cosa." E quindi cioè, il punto è sempre quello: se io penso a sbagliare, se io penso che sbaglierò, se io ho paura, se io ho paura di quella parola, dello sbagliare, allora vuol dire che io non vivo. Vuol dire che io sarò un monotono, sarò come tutti gli altri che quindi, mi sveglio, vado ad un posto di lavoro sicuro, perché ho paura di di non prendere magari lo stipendio a fine mese, ehm, so che andrò sempre in quel ristorante, perché così so che non non sbaglierò mai
Assolutamente. Certo. Non farai mai nulla praticamente. Certo. Certo. Che p sai, c esatto, sai cosa mangi. Ehm, <laughs> ma senti una cosa, ma dal p tuo punto di vista quindi, in questo processo di crescita che mi hai detto è durato 10 anni circa?
Eh, eh Sì, ti ho, mhmm, a ho abbozzato 10 anni, ma forse qualcosina in meno.
10 anni. Okay. Perfetto. Allora adesso, ehm, in questo processo c'è è successo qualcosa durante questi anni che si è ripresentata l'occasione a te di avere paura di qualcosa e come l'hai affrontata in quella in quel caso?
Allora, mi è mi è successo sempre col calcio, quindi torniamo sempre
Ah, okay. Torniamo sempre al tuo grande amore. <chuckles>
alla centralità, esatto. Ehm, per questo ti prima ho detto che il calcio è vita, e non è una frase fatta, anche se lo può sembrare. Perché quando tu entri in uno sport, ehm, cerchi di tenerlo centrale per tutta la tua vita, e poi qualsiasi anche il più piccolo dei, ehm, de degli oggetti del qualcosa può essere un richiamo da quella quell'attività
Certo, certo, è un amore, è un amore profondo.
quindi, molto banalmente, ho dovuto fare una scelta 4 anni fa. Io adesso, nel mondo del calcio lavoro come responsabile della comunicazione, ehm, quindi
Ah-ah. Ah, quindi il tuo lavoro comunque è all'interno sempre di di ques di questo sport. Ah beh, bella questa cosa.
sempre dello sport. Ehm, e e praticamente, ero appena uscito da una squadra con cui non mi sono trovato molto bene, fatti il nostro rapporto lavot lavora lavorativo era durato semplicemente 8 mesi, quindi pochissimo, ehm, e mi son trovato davanti a un altro bivio. Quindi
Ah-ah. Ah-ah.
scegliere, uhm, avevo un'offerta per un'azienda, quindi distaccarmi dal calcio e avere un ottimo stipendio, ehm, tanti benefit aziendali, un sacco di cose
Quindi, non c'entrava niente con lo sport questo lavoro che stavi per okay, per scegliere diciamo.
Esatto. E avevo l'offerta di un'altra squadra, con uno stipendio con cui difficilmente ti riesci a m a mantenere, quindi dovevo fare comunque un altro lavoro, ehm, zero garanzie lontanissimo da casa.
Mh-mh. Ecco.
E là, mi son messo mi son preso 2 giorni, me lo ricordo. Ho detto a entrambi, sia al titolare che al presidente di quella squadra datemi 2 giorni, 48 ore, a me non cambia nulla, a voi non cambia nulla. E ho riflettuto, ehm, mi sono mi son messo davanti al computer. Ehm, io io, quando in questo momento della mia vita, ehm, quando ho bisogno di di di valutare una scelta, ehm, prendo prendo il blocco note, okay, del del del computer, inizio a scrivere, ma anche robe a caso. Io io scrivo tutto quello che per il momento
Okay. Mh. Sì. Sì. Ah. Quindi, scrivi i pro e contro per esempio?
Sì, pro e contro. Scrivo quello che mi passa per la testa in quel momento. Poi dopo, me lo rileggo un paio di volte e immagino nella mia testa la scelta nella mia testa diventa sempre più nitida. Quindi, in quel momento lì, ho detto, ehm: "È arrivato il momento di di superare questa paura e di provarci. Tanto, io son giovane, se va male, saluto per sempre." Esatto.
Ah. C'hai sempre il tempo per per scegl per prend per cambiare strada, sì.
Esatto, al massimo andrò a fare come ti di come dicevo prima, ehm, la vita monotona quindi fatta di scelte sempre sicure, ehm, tutte quelle cose là e mi accontento. E quindi, mi son buttato e ad oggi, questa scelta, mi sta ripagando appieno.
Sì. E sei soddisfatto di questa scelta?
Soddisfattissimo, soddisfattissimo.
Quindi, diciamo che la paura è un momento per te cardine per fare una scelta in questo o a al giorno d'oggi.
Al giorno d'oggi sì, perché se ho paura, okay, di di fallire, vuol dire che inconsciamente, so anche che ho delle possibilità di andare avanti in quella strada. E, ehm, adesso che sono anche a contatto comunque, con giovani calciatori, okay, quindi ragazzi dell'under 15, dell'under 16, dell'under 17 quando prima di di una partita, li vedo un po', come per dire: "Eh ma oggi è dura, ehm, ho paura ho paura abbiamo abbiam paura di fallire" ehm, quello che provo sempre a dirgli a a spiegargli a e dire: "Ragazzi, ma state giocando un campionato, ehm, se vincete, uhm, avete la gloria, se perdete siete gli stessi di prima, nel senso non perdere perdere, sbagliare, fallire, okay, fa parte della vita, altrimenti la vita sarebbe perfetta per tutti e sarebbero quei quei libri romanzati che che che si posson trovare in libreria."
Certo, certo. Sì. Ah-ah. Certo, eh, è comunque Assolutamente. Diciamo: un fumetto perfetto. <laughs>
Esatto. E e la perfezione stanca, la perfezione annoia, perché la perfezione possiamo collegarla alla monotonia.
Assolutamente. Certo.
E gli, gli ho detto:" Sbagliate, cadete" "però l'importante è che nel momento in cui cadete, vi rialzate sempre. Non ce la fate da soli? Perché le vostre ginocchia non possono reggere il peso del macigno che avete sulla schiena? Perfetto. Fatevi aiutare. Prendete un bastone."
Sì. Certo, anche il fatto della collaborazione, della solidarietà e poi, questo è il concetto proprio è il è il è il fulcro di una squadra, no, il fatto di di farsi forza a vicenda. Come nella vita d'altronde.
Se Esatto, cioè rimanendo rimanendo sempre sul calcio, okay, ehm, adesso io lavoro nel mondo del calcio a 11 quindi, faccio un esempio col calcio a 11. Se l'attaccante sbaglia, c'è il centrocampo che può sopperire al suo sbaglio, okay, se il centrocampo sbaglia, c'è il portiere, se i difensori sbagliano ehm, scusami, ehm, se il centrocampo sbaglia, c'è la difesa, se i difensori sbagliano c'è il portiere. Quindi, c'è sempre qualcuno c'è sempre la seconda scelta.
Certo. Mh-mh. Certo. C'è sempre. Certo, assolutamente.
C'è sempre la seconda scelta. Quindi, sbagliare ci sta, aver paura di sbagliare ci sta, però devi affrontare, devi affrontare capendo
Ci sta. Diciamo che è un momento anche di di crescita ecco, come dici te.
Esatto, capendo che prima o poi, hai sempre il modo di sopperire allo sbaglio.
Certo, certo. Guarda è stato, m molto interessante, tra l'altro u complimenti veramente, perché è importante affrontare la <chuckles> la paura, ehm, in questo modo così proattivo. È stato un piacere, a presto.
Grazie mille. Il piacere è stato mio, alla prossima.